जी अ अ, बिल्कुल रहा है, और ये कहें कि अ, पहले मैं ना मतलब कोई रिश्ता होता था तो उसमें बहुत ज़्यादा, ये कह लें कि बार-बार माफ़ कर देना या चलो, ठीक है, हो जाता है या ऐसा होता रहता है। तो इस तरीके से मैं अ, ये कह लें कि माफ़ कर दिया करता था। तो ये लेकिन सामने वाला ना इसको कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी समझ लेता है, कहीं वो इस तरीके से सोच लेता है कि अरे, ये तो ऐसा ही है, ये बेवकूफ़ है, इसका फ़ायदा उठाओ। तो ये इस तरीके की चीज़ हुई मेरे साथ। और एक दोस्त था मेरा, तो उसके साथ ही थी अ, ये देखिए थोड़ा-सा, मतलब ये कह लें कि अ, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं कुछ मदद कर दिया करता था उसकी सामने से, है ना। तो और मैं स आपको सही बताऊँ, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था कि कर दिया, चलो ठीक है। थोड़ा-सा अ, बिल्कुल
हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। अच्छा। हुँ, हाँ, होता है, यारी-दोस्ती में इतना तो कर देते हैं हम, है ना। जी, बिल्कुल, फिर?
हाँ। तो अ अ, फिर धीरे-धीरे समय ऐसा आ गया कि वो इस चीज़ को अपना हक़ समझने लग गया। उस फिर धीरे-धीरे हुआ ये कि मेरे वो अ, मतलब पर्स से भी खुद पैसे निकालने लग गया। मेरी हाँ, मेरी जेब तक मतलब अ, बाहर भी बैठे हैं तो अब देखिए, अच्छा नहीं लगता, बाहर भी बैठे लोगों के सामने तो जेब में हाथ डाल दिया। बड़ी ही मतलब एक ये कह लें कि एक
आ ओह! ओहो! हाँ, शर्मिंदगी वाली अ, स्थिति होती है। हुँ।
शर्मिंदगी वाली चीज़ है, एक शिष्टाचार नहीं है कुछ। तो इछ कहीं अजीब लगने लग गया और अ, हर चीज़ कहीं भी बैठे हैं तो बिल्कुल ही हक़ से कि अ, कहीं बैठे हैं तो ये अ, पैसे दे देना, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया तो। बहुत ही मतलब अजीब-सा हो जाता था और धीरे-धीरे अजीब-सा लगने लग गया, और ये कह लें कि अ, हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो लोगों के उसको बहुत मज़ा आता था कि मुझे वो ज़लील करे लोगों के सामने। हाँ, और पता नहीं उस अजीब-सा ये कह लें कि उसका नेचर था या क्या है, और और जब मैं कभी हल्का-सा भी मज़ाक कर देता था स किसी के सामने, तो उसको बुरा लग जाता था, मुँह बना लेता था। तो ये सब चीज़े चल रही थीं और मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया। और मैंने बीच में, ये कह लें कि कई बार इसे नज़रअंदाज किया, सामने से बोला भी कि, "ऐसा मत करो।" लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि अ, मैंने कहा कि अब ये ना झेला नहीं जाएगा, अब रहने देता हूँ। और ये कह लीजिए कि फिर मैंने उससे दूरी बना ली और अ, इ अ, मैं उससे अभी तक दूर ही हूँ।
बिल्कुल। ओहो! उ, हुँ, बिल्कुल। हुँ। अरे! क्यों? हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी।

जी, जी। तो ये बिल्कुल सही कहा अ, किया आपने। अच्छा बताइए फ़िर मतलब जब आपका पूरा ही उनसे संपर्क ख़त्म हो गया कभी अ, <chuckles> मुलाकात हुई है कभी उन्होंने फ़िर से अ, संपर्क करने की कोशिश की?
जी, जी अ, संपर्क करने की कोशिश की थी क्या हुआ फ़िर मैं उसके बाद जो है अ, मैंने कहा चलो ठीक है अब अभी के लिए फ़िर अ, मैंने क्योंकि देखिए हो मिलने का मन करता है क्योंकि आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो एक मतलब अ, उस समय मेरा मित्र बना था नया तो उसने मतलब घर देखा था तो बोले कि यहाँ कोई दिक़्क़त नहीं होगी तो यहाँ शिफ़्ट हो जाते हैं तो ठीक है वहाँ शिफ़्ट हो गए। तो धीरे-धीरे ना उसका वहाँ आना चालू हो गया फ़िर मुझे फ़िर वही चीज़ें चलने लगी कि अरे यार! तो वहाँ पे भी मैंने ना इग्नोर करना चालू कर दिया वहाँ पे मैंने मतलब सामने नहीं बोलता था तो मैंने मैसेज कर दिया कि भाई ये ख़ा के निकल जाइयो। अपने अपने रूम पे निकल जाइयो। तो इस तरीक़े से धीरे-धीरे चीजें उसे बुरी लगने लगी अपने आप में ही तो बहुत फ़िर धीरे अपने आप ही वो हो गया कि ठीक है एक दिन ऐसे ही गु मतलब अ, मुँह फुलाए हुआ था कह रहा ठीक है तेरे को तो भाई तेरे सही है तू कुछ नहीं बात नहीं करनी है तो मैंने कहा बहुत सही। मैंने कुछ नहीं मैंने अपने अंदर ही कहा मैंने कहा बहुत सही और मैंने कुछ मनाने-वनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने कहा बहुत बढिया, यही चाहिए था मुझे। फ़िर ये हुआ कि जी और फ़िर हुआ ये कि ई एक-दूसरे ज मतलब फ़िर मैं वो शहर छोड़ दिया था दूसरे शहर में आ गया था क्योंकि काम ही देखिए सेम ही है तो उसे वो भी शिफ़्ट हुआ एक समय बाद तो वो फ़िर आया था बीच में मुलाकात करने तो, <clicks tongue> मैंने कहा हो सकता है भाई काफ़ी साल गुज़र गए हैं हो स वो शायद बदल गया हो तो देखा वैसी की वैसी हालत है भाई।
हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। ओह हो। आँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। सही बात है। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल सही किया आपने। जी, बहुत जी। अच्छा। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। ओह हो! <laughs> अ, सही बात है। देखिए अ, वो कहावत है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी कितनी ही दबा कर के रख लो।
हाँ मैंने कहा फ़िर मैंने कहा नहीं। फ़िर उससे दूर ही रहता था मैं वहाँ पे भी। हुँ। ग्रीडी वो बिल्कुल वो विक्रम बेताल वाली ना वो बेताल की तरह मतलब ये कह लीजिए कि चिपका हुआ था छोड़ नहीं रहा था हाँ।
<chuckles> चिपका हुआ <laughs> बिल्कुल सही किया देखिए आपने। बहुत ये तो अ, हम तो जैसे बात कर रहे हैं कि सीमा पार करने की अ, ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि अ, कब्ज़ा कर लेने वाली चीज़ हो गई सीमा भी पार नहीं की कब्ज़ा ही कर लिया गया आपकी जो इलाका है उसके ऊपर। बिल्कुल सही किया आपने जी।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और वो तो जब साथ में थे ना मतलब वो जैसे एक होती है ना कि प्राइवेसी होती है आपकी भी, जैसे आपकी कुछ अपनी चीज़ें हैं वो नहीं बचती थी। मतलब हर चीज़ में अ, मतलब कुछ रखा है मे मतलब मेरी अलमारी में है तो कुछ खोल के देखने लग गए क्या-क्या है, क्या-क्या रखा हुआ है। कुछ लेके आ रहे हो तो क्या लेके आए हो मैंने कहा इस हद तक की और कई बार होता था उसके उसके घर से भी पैसे आते थे तो वो क्या करता था, आपकी उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो ले लेता था। औ मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम यहाँ मतलब अ, बढ़िया चश्मा ख़रीद रहे हो कपड़े ख़रीद रहे हो और मैं उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि साथ में रह रहे हैं तो उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा मैं मैंने कहा मेरी मती मारी गई है मैं कुछ मैंने छोड़ो हटाओ इसको।
हुँ, हुँ बिल्कुल। जी। हुँ। अरे, हुँ। हुँ। तो ये जी। हाँ। हाँ। उहुँ। हुँ।